Bạn ơi, mình đang gặp một, ờ, cái vấn đề ấy mà mình không biết là phải xử lý như thế nào? Đấy là đấy mình rất là muốn giảm cân, thế nhưng mà mình, kiểu, mình cứ có một cái chế độ ăn kiêng, nhưng mà mình duy trì nó cũng chẳng được lâu lắm mình lại quay lại cái cũ ấy. Mình, kiểu, ngựa quen đường cũ ấy, mình không giữ được cái chế độ ăn kiêng đấy. Bạn có thể cho mình lời khuyên được không?
À, xin hả bạn? À. Ừm. À, rồi, tức là hiện tại là bạn đang có mong muốn giảm cân và đã có một cái chế độ ăn uống kiêng khem để mà thực hiện cái mục tiêu của mình rồi. Tuy nhiên là hiện tại thì bạn không thể nào mà kiên trì với lại cái cái cái chế độ ăn uống đấy được, và cứ thường xuyên quay trở lại cái chế độ ăn cũ ha. Ừm, vậy thì trước khi mà đưa ra cho bạn một vài lời khuyên á, thì mình sẽ cần có một vài các cái thông tin chi tiết hơn nhá. Không biết là, ừm, bạn có thể cho mình biết là cái mục tiêu chính của bạn khi mà ăn kiêng á, đó là giảm cân thì bạn có một cái con số cụ thể không? Ví dụ như là bạn đã có một cái mục tiêu là giảm bao nhiêu ký trong thời gian bao lâu chưa?
Vâng ạ. Dạ vâng. Đúng rồi ạ. Vâng. Ừm. À. À, thì cũng, a, sắp đến Tết rồi ấy mà, nên là mình muốn giảm cân để trông người cho nó đỡ ục ịch, trông nó, gọi là, nó gọn gàng hơn để mà mình mặc quần áo Tết cho nó đẹp. Đó, nên là mình thế nhưng mà hiện tại thì cái cân nặng của mình nó không vừa ý mình lắm. Mình đang muốn giảm đâu đấy là tầm 3 tháng nha, 3 tháng thì mình sẽ muốn giảm đâu đấy tầm khoảng, à, 6, 7 cân. Thì <laughs> thì đấy nên là mình đang
Ừm. Ừm, cũng hợp lý. À! Ừm. À. Đã đặt ra được một cái mục tiêu rồi ha. Ừm. Thế thì bạn đã thử ăn kiêng chưa? Ừm, thế bạn đã thử ăn kiêng theo cái cái chế độ nào rồi? Và bạn thường là, ừm, kéo dài cái chế độ ăn kiêng đấy đó trong được bao lâu thì sẽ quay lại cái chế độ cũ?
Vâng ạ, thì mình muốn giảm càng nhanh càng tốt. À. Ờ, thì thực ra thì mình cũng mới thử ăn kiêng 1 lần thôi, mình thử ăn kiêng tầm khoảng vào mấy tuần trước, mấy tháng trước ấy, mình đã thử ăn kiêng. Đấy là đầu tiên thì mình ăn bình thường, xong mình chuyển sang một cái chế độ ăn ma ăn chay ấy bạn. Mình sáng mình sẽ ăn, kiểu, ăn trứng luộc hoặc là ăn ngũ cốc, ưm, với lại sữa chua, xong rồi đến buổi trưa mình sẽ là bữa ăn chính của mình, mình sẽ ăn theo một cái thực đơn nó là, kiểu, ngô hấp này, hoặc là khoai hấp này, hoặc là rau luộc này, hoặc là đấy đấy, mấy cái kiểu kiểu vậy ấy, bạn hiểu không? Hoặc là mình chỉ ăn những cái hoa quả, theo kiểu là, như kiểu là, dưa chuột các kiểu linh tinh đấy thôi. Xong rồi buổi tối thì mình cũng lại ăn giống như buổi sáng vậy, buổi tối mình sẽ ăn cũng lại trứng luộc hoặc là ngũ cốc vậy thôi. Đó, xong rồi đây
À. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. <sniffs> Ừm. Ừm. Vậy tức là một cái chế độ ăn uống khá là khắt khe luôn đó nha. Không biết là cái chế độ này là bạn tìm hiểu hay là bạn tham khảo ý kiến từ chuyên gia, hay là bạn tự tìm hiểu ở trên mạng và sau đó thì tự áp đặt vào bản thân mình nhỉ?
Dạ vầng. Ừm, thực ra thì mình cũng chỉ là mình lướt Facebook một cái ngày nào đấy, mình đọc được một cái bài viết của một cái cô, kiểu, cô người quen của mẹ mình ấy, cô đấy ch cũng chia sẻ trên đấy là cái chế độ ăn đấy nó làm cho cô ấy giảm cân rất là nhanh. Thế là mình cũng nghĩ là chắc là mình cũng cần phải làm theo ấy, mình cũng đọc qua cái bài đấy xong mình ăn theo thôi. Dạ, <laughs> dạ. <laughs>
À. À! Ừm, tức là đã có nhân chứng rồi, ờ, đã có nhân chứng rồi, tuy nhiên là bạn thực hiện theo thì vợ cảm thấy là nó hơi quá sức với mình, đúng không? Ờ, vậy thì là, ừm, khi mà bạn quay trở lại cái chế độ ăn cũ đó bạn kìa, thì là nó vào cái thời điểm nào vậy? Ví dụ như là khuya bạn cảm thấy đói hả? Hay là bạn chỉ có thể thực hiện cái chế độ ăn kiêng trong một vài ngày, và sau đó chán nản quá thì quay về cái chế độ cũ ngay lập tức?
Đúng rồi. Ừm. Ờ. Ôi! Mình cũng phải nói thật với bạn nhá, m là mình chỉ làm được cái chế độ đấy hình như được được có 2 tuần thôi, 2 tuần đấy nó mệt kinh khủng luôn. Kiểu, mình đã quen ăn nhiều mình quen ăn nhiều, ăn thịt thà, cá mú rồi ấy, tức là đến lúc ăn vào cái chế độ này, ui giời ơi, nó đói kinh khủng! Kiểu, càng ngày, kiểu, mình chỉ đến được 2 tuần thôi là đến những cái hôm sau, kiểu, mình chóng mặt, mình đau đầu, xong rồi mình dậy mình không thể nào mà mình dậy được, kể cả đi ngủ mình cũng không đi ngủ được. Kiểu, mình đói quá, kiểu, ăn ăn tối ít quá làm cho mình bị đói ấy, xong rồi đêm thì mình, kiểu, mình rất là cân nhắc xem mình, kiểu, n đ phải đấu tranh xem là mình có nên dậy để ăn không ấy. Đó, thế là đến một cái hôm mình, kiểu, mình không thể chịu được nữa là mình lại phải phải phải, gọi là, lấy xe mình đi ra ngoài, mình làm luôn một cái, kiểu, một cái xe xiên bẩn mình ăn xiên bẩn luôn ấy, <laughs> thế là mình bỏ luôn.
Ờ, cũng lâu đấy chứ. <laughs> Ừm. <laughs> Ừm. Đấu tranh tâm lý, ờ. Rồi, đúng rồi. <laughs> <laughs> À và vậy là cái ngày đó trở nên công cốc, đúng không? Ừm, ờ. Vậy thì mình bạn có đang nhận thấy rằng là cái chế độ ăn uống mà bạn tự đặt ra đấy á, ờ, mặc dù là nó có thể có tác dụng với người bạn của mẹ bạn, nhưng mà bạn có nghĩ rằng là nó hơi bị cực đoan và nó hơi bị, ờ, không phù hợp với bản thân mình không? Bạn có cái cái xu hướng là sẽ muốn điều chỉnh cái chế độ ăn ấy cho nó phù hợp hơn không?
Dạ vâng, dạ vâng. Ừm. Ờ. Vậy á, mình thì cũng không không không nghĩ đến vấn đề đấy. Trước giờ thì mình chỉ nghĩ chắc là do mình gọi là, động lực của mình bản thân mình là không có động lực to thôi, chứ mình lại không nghĩ đến cái vấn đề là cái chế độ ăn đấy có vấn đề. Nhưng mà giờ bạn nói thì chắc là mình cũng không làm được thật, bởi vì là mình đang cảm thấy rất là sợ ấy! Mình cảm thấy là không thể nào mà mình làm được ấy. Thì nếu mà thay đổi được thì bạn có thể chia sẻ cho mình để mình thay đổi với.
<laughs> Ừm. Ừm. Ừm, được chứ, lát nữa thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn với bạn về một cái chế ăn, chế độ ăn mà nó phù hợp ha. Nhưng mà mình muốn hỏi là không biết là hiện tại ấy thì bạn có một cái giới hạn gì về thời gian hay là tài chính hay là một cái vấn đề sức khỏe cần tính tới không? Ví dụ như là giới hạn về thời gian là bạn không có thời gian nấu nướng do bạn quá bận rộn này, hay là có giới hạn về tài chính, tức là bạn chỉ có một cái khoản nhất định để mà chi tiêu cho các bữa ăn thôi, hay là có vấn đề gì về sức khỏe như là bạn cần phải kiêng khem và có dị ứng với bất kỳ đồ ăn, thực phẩm nào không? Bạn chia sẻ chi tiết hơn về phần này giúp mình với.
Dạ vâng. Ừm. À, nếu mà nói về thời gian thì chắc là mình cũng khá là rảnh đấy, bởi vì là mình cũng đang đi học mà, nên là mình cũng có thời gian buổi tối. Nhưng mà bị mỗi một cái là mình rất là dở nấu ăn, mình không biết nấu ăn tí nào cả nên là thường là mình cũng chỉ làm những cái món rất là đơn giản, kiểu, đồ luộc, đồ hấp thôi ấy, mình chỉ biết làm như thế thôi. Còn tài chính thì mình cũng khá là bình thường nhưng mà mình cũng không có gì cả, chắc là nếu mà không mình không mua được những cái đồ đắt, kiểu, ờ, cá hồi các kiểu đâu nên mình không ăn được cái chế độ ăn đấy, mình chỉ có ăn mình thôi. Còn sức khỏe thì mình bình thường ạ, mình chỉ hơi thừa cân một tí ạ. Thì không biết là có vấn đề gì không bạn?
Ừm. Ừm. À. Ừm. À. <laughs> Ừm. OK, mình đã hiểu rồi. Ừm. Ờ, thực ra thì cũng rất là hoan nghênh cái tinh thần của bạn khi mà bạn đã biết rằng là mình bị thừa cân và mình, à, muốn cải thiện cái vóc dáng để mà có thể chuẩn bị đón một cái Tết thật là vui vẻ ha. Thực ra thì đấy là một cái nhu cầu rất là bình thường thôi. Ai cũng mong muốn mình đẹp trong mắt người khác mà. À, và bạn cũng đã có được một cái lộ trình, gọi là, cũng khá là bài bản đấy, trước khi mà bạn tìm hiểu một cái chế độ ăn mà có hiệu quả với người khác. Tuy nhiên là bạn, à, quên mất rằng là thử đánh giá xem là cái chế độ ăn đấy là nó có hiệu quả với bản thân mình hay không? Ờm, thực sự á thì nếu mà một cái chế độ ăn, ờ, mà giảm cân á, khiến cho bạn luôn luôn phải chịu đựng thì nó sẽ không thể nào mà là một cái phương pháp giảm cân bền vững được đâu. Chịu đựng ở đây tức là bạn luôn luôn trong cái cảm giác thèm ăn này, bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn luôn luôn, kiểu như là, phải gồng để mà, à, có thể chịu đựng được cái chế độ ăn đấy á, thì bạn sẽ không thể nào theo lâu dài được. À, bạn nếu như mà một cái chế độ ăn mà nó phù hợp với bạn, nó dễ chịu trong khoảng 80% thời gian, và chỉ hơi khó ở hai mươi phần trăm thời gian thôi, thì bạn sẽ có thể thích nghi dần dần và điều chỉnh phù hợp được. Hiện tại thì cơ thể
<laughs> Dạ. Ừm. Vâng. Ừm. Ờ, mình hiểu rồi ạ. Ừm hứm. Ờ, vậy ạ? <laughs> Đúng. Ừm. Ừm. Ờ, thế ạ!
có ăn uống rất là lớn và bạn đã có những cái thói quen ăn vặt rồi là ăn những cái món đồ ăn xào nấu, ờ, quá quen thuộc rồi. Mà bây giờ ngay lập tức bạn cắt giảm thì chắc chắn là cơ thể của bạn nó sẽ phản ứng lại, nó sẽ trỗi dậy và đòi hỏi là phải có những cái bữa ăn giống như trước và khiến cho bạn cứ luôn luôn bị thôi thúc rằng là "Ờ, phải quay lại, đi ăn vặt đi, đi ăn xiên bẩn đi!" rồi "Ăn những cái này cái kia đi!" Chứ không phải là cứ ăn trứng luộc rồi là ăn ngũ cốc đồ các kiểu, đúng không? À. ra cái vấn đề đấy ha. Vậy thì cái lời khuyên đầu cho mình á à, mà mình dành cho bạn đó là bạn phải tìm hiểu về một cái chỗ chế độ ăn mà nó phù hợp với bản thân bạn, chứ không phải là nó có hiệu quả với người khác. Nó hiệu quả với người khác, nhưng chưa chắc nó đã đúng với bạn đâu. À, để mà tìm hiểu được một cái chế độ phù hợp với bản thân mình á, thì bạn có thể tham khảo v các cái trang uy tín về các cái chuyên gia dinh dưỡng này. Ví dụ như là trên hiện tại thì cũng đang có rất là nhiều những cái hội nhóm về eat clean bạn có thể tham khảo. Thì thực ra là mình không cần cắt giảm cái bữa ăn của mình cho nó quá ít đâu, ờ, bạn có thể giảm từ từ, ờ, thay đổi cái cách chế biến, ít gia vị hơn, ít dầu mịn dầu mỡ hơn, thay đổi thành các cái món, ơ, chiên thật là ít dầu mỡ, hoặc là có thể sử dụng không dầu. Có thể làm ăn những cái món luộc, nhưng mà những cái món luộc có sự biến tấu để không cảm thấy quá nhàm chán. Bạn hoàn toàn có thể tham khảo trên các cái hội nhóm đấy để mà có thể tìm hiểu những cái phương cách nấu ăn mà nó đa dạng và nó phù hợp với bản thân hơn nhá. Thì không biết là cái cách này thì bạn thấy liệu là có thể thực hiện được không?
Đúng đó. <laughs> <laughs> Ờ, mình hiểu rồi. Thì Dạ. Ờ. Ừm. Ừm. À, dạ vâng. Ừm. Ừm. À. Ừm, cũng được ha. Dạ. Ừ, nghe bạn nói thì có vẻ là cái chế độ ăn của mình có vấn đề thật, bởi vì là mình cũng không quen ăn chay hoàn toàn như thế, làm cho mình cảm thấy rất là thèm thịt luôn bạn ạ. Chắc là mình cũng nên tìm hiểu thêm nhỉ, có khi là cũng phải cho thêm những cái thực phẩm mà mọi người hay ăn kiểu như là ức gà, linh tinh các kiểu đấy, chắc là mình cũng phải ăn thêm cái đấy. Ngoài ra gì cũng có một cái vấn đề nữa mà mình cần phải chia sẻ với bạn, đấy là khi mà mình bị thất bại cái chế độ ăn kiêng này ấy, nó cũng do một cái phần đấy là ở cái khu nhà mình ấy, là khu khu ở sinh viên khu của sinh viên xu trọ sinh viên. Rất là nhiều như nhiều hàng quán, rất là nhiều, kiểu là, khu trà sữa, rất là nhiều, kiểu, xiên bẩn các kiểu ấy, làm cho mình mỗi lần mà mình đi học về, ôi giời ôi! Mình thèm kinh khủng luôn, kiểu, mình phải đấu tranh tâm lý để mình không ấy được, mình cũng chỉ đấu tranh được có 2 tuần thôi, rồi mình lại quay lại, kiểu, mình lại quay lại những cái hàng quán đấy, nó hỏng hết cái kế hoạch của mình ấy. Không biết làm sao để bỏ, ờ, gi vượt qua được cái cám dỗ này nhỉ?
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ. Chỗ mà ờ. <laughs> Ừm. Ừm. <laughs> Rồi, ô kê. Ờ, đúng rồi, tức là theo như bạn chia sẻ thì bạn đang sống ở một cái khu rất là nhiều cám dỗ, đúng không? Rất là nhiều những cái đồ ăn, thích ha! Vậy thì thay vì là, ờ, bạn cấm đoán á, ví dụ như bạn cấm đoán bản thân là không được ăn cái này, không được ăn cái kia á, khiến cho có cái cảm giác chống đối và sẽ rất là dễ thất bại. Thì thay vì vậy á, thay vì là cấm tuyệt đối thì bạn hãy dùng những cái quy tắc đi nha, ví dụ như là tám mươi phần trăm lựa chọn những cái đồ ăn lành mạnh, và 20% là sẽ là đồ ăn mà bạn thích, tức là bạn sẽ vẫn được nuông chiều bản thân nhưng mà một chút thôi, à, tức là bạn sẽ không có cái cảm giác thiếu thốn trong người. Mình lấy ví dụ như là bạn sẽ tuân thủ theo một cái chế độ ăn, đó là, ờ, ăn nhiều rau vào bữa ăn này, uống đủ nước trước bữa ăn này, đi bộ từ 15 đến 1 mà 20 phút sau bữa ăn này. À, nhưng bạn có thể tự thưởng cho bản thân mình 1 ly trà sữa hoặc là 1 lần ăn xiên bẩn 1 tuần, rồi sau đó thì bạn có thể giảm dần, giảm dần cái tần suất xuống thành, à, 1 lần ăn xiên bẩn trong vòng 2 tuần. Đó, tương tự như vậy, bạn cắt giảm dần dần á, bạn sẽ thấy là cơ thể của bạn có thể thích nghi được, và bạn cũng không bị cấm đoán quá mức, để mà đến mức mà các cái cơ thể, và các cái cơ quan bên trong, rồi não bộ của bạn muốn chống đối lại bạn, đúng không? Có rất là nhiều những cám dỗ, và cái việc mà những cái đồ ăn đấy mà mình cảm thấy ngon, và mình cảm thấy thích ăn, muốn ăn nó là chuyện bình thường, đấy là nhu cầu của cơ thể mà. Nhiên là mình cần phải 80% lựa chọn lành mạnh, rồi sau đó mới sử dụng đến 20% những cái đồ mà bạn ưa thích á, để mà có thể, ừm, cảm thấy là vẫn s sống khỏe, vẫn có thể giảm cân, nhưng mà không là quá thiếu thốn đối với bản thân mình, thì bạn thấy thế nào?
Vâng ạ, vâng ạ. Ừm. Dạ. <laughs> Ôi. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Mình hiểu rồi ạ. Ừm. Dạ, dạ. Ờ, đúng vậy, mình cũng hiểu rồi ạ. Chắc là do mình cũng căng với bản thân quá, kiểu, cái khoảng thời gian mình cấm tiệt ấy, thế nên là thành ra mình bị bị căng thẳng kinh khủng luôn, mình bị thèm ăn kinh khủng luôn. Nhưng mà cũng còn một cái vấn đề nữa, đấy là mình là một cái người, kiểu, rất là thích ăn vặt đấy bạn ạ, kiểu, mình ăn xong mình, kiểu, à trong lúc mà đi học ở trên trường, kiểu, ăn sáng xong thì giữa những cái buổi đấy, mình cũng khá là chán mồm, mình rất là thèm ăn. Và thường là mình cũng rất là thất bại trong những cái cái vụ đấy, đấy là mình rất là hay ăn bim bim, hoặc là mình, à, uống trà sữa, hoặc là mình ăn những cái vặt linh tinh vậy. Có cái cách gì để, kiểu, không không thể kh giảm bớt cái việc ăn vặt này, hoặc là thay thế nó bằng cái gì khác được không hả bạn?
Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. A, được chứ, bạn hoàn toàn vẫn có thể duy trì cái việc ăn vặt được, tuy nhiên là mình sẽ cần giảm tần suất xuống, và hơn nữa là sẽ thay thế bằng những cái món ăn mà nó có lợi cho sức khỏe hơn. Ví dụ như là bạn có thể thay vì là ăn bim bim và những cái đồ chiên rán, thì bạn có thể thử ăn trái cây và nhớ là lựa chọn những cái loại trái cây mà nó ít đường hơn nha. Ví dụ như là thanh này, thay vì là ăn dưa hấu thì bạn có thể ăn thanh long hoặc là ăn quýt đi, hoặc là bạn có thể sử dụng, à ăn những cái loại ăn mà ví dụ như là, ờ, những cái, a, thanh yến mạch hoặc là thanh hạt á, các cái loại hạt, sữa chua không thừa không đường. Nó vừa có thể bổ sung được năng lượng cho bạn khi mà bạn đi học bạn đói, đúng không? Nhưng mà đồng thời nó rất là tốt cho sức khỏe, để mà đảm bảo rằng là bạn cũng không bị tăng cân quá mức, và cũng không bị mất kiểm soát khỏi cái việc ăn vặt của mình nha.
Ừm. Ờ. Ồ! Vâng ạ. Ừm. Ờ. Vâng ạ. Vâng. Ôi, nghe bạn nói vậy thì mình cũng khá là yên tâm rồi, mình đã nghĩ bỏ hẳn ăn vặt thì chắc là mình chết mất. Giờ thì mình sẽ tham khảo thêm các cái loại thay thế nhá, cám ơn bạn đã chia sẻ những cái lời khuyên để mình giữ cái chế độ ăn này được ạ.
<laughs> Ừm. Ừm, chúc bạn thành công nhá.